Yani, eee, şöyle bir şey olabilir: Belki, hani, eee, ilk buluşmada daha böyle, eee, daha böyle kamusal bir alanda buluşmak. Yani, ne bileyim, işte belki ev eve çağırmak ya da işte evine gitmek yerine, ilk buluşmada ilk önce bir dışarıda görmek falan gibi, bir daha çok, hani, riski minimize etmek açısından. Çünkü insanların fotoğrafları da gerçek mi değil mi, işte, ne kadar, eee, oynanmış, düzenlenmiş fotoğraflar olduğunu da bilmek, eee, şey olabiliyor. Mesela b böyle bir olay başıma gelmişti. Eee
Hı hı. Tabii ki. A, nasıl bir olay? Biraz detay verebilir misin?
<chuckles> Eee, yani fotoğraflar aşırı düzenlenmişti. <chuckles> Evet, yani, çok fark çok farklı bir şey farklı farklı bir kişi geldi aynen. Eee, onda da zaten, hani, direkt İki dakika muhabbet edip, "Ha, işte, gitmem lazım." falan deyip olay yerinden uzaklaşmıştım çünkü, yani, eee, saçma bir şey gerçekten hani. Bir insanla şeyden tanışıyorsun, çok farklı bir insan geliyor.
Anladım ve karşına gelen bambaşka biriydi. Hıı. Doğru, yani, gerçekten başka suratını Kesinlikle yani başka, bir, iii, tarafını görüyorsun. Aslında olmayan biriyle buluşmayı düşünüyorsun gibi bir durum oluyor. Peki bu olayı yaşadıktan sonra kendini bu ve benzeri olaylardan korumak için aldığın önlemler oldu mu?
Evet. Evet. Eee, yani, böyle çok az fotoğraflı falan insanlarla görüşmemek mesela, eee, ya da, işte, eee, belki böyle bir selfie at falan. <chuckles>
Neler? Hı hı. Hı hı. Konuşurken aslında, daha buluşmadan önce aslında bir şekilde o görüntülü görüşmelerin de yapılıp da aslında Hı hı.
Evet, evet. Eğer bir risk varsa Eğer bir risk varsa, eee, biraz daha, hani, gerçekten, hani, "O kişi mi?" falan deyip, eee, anlamak için böyle fotoğraf falan istemek belki hatta görüntülü aramak falan da iyi olabiliyor.
Evet, yani aslında, eee, dediğin gibi sosyal medya, eee, çok ucu açık bir mecra ve burada, eee, birileriyle tanışırken riskler de var. Belli sınırların da olması gerekiyor. Kendini güvenli alanda tutman için alman gereken aksiyonlar da oluyor. Sonuçta, hani, sadece m fotoğraftakilerden başka bir insan çıkması gibi bir durum değil; eee, dolandırıcı ya da benzeri daha kötü niyetli kişilerle de karşılaşmak çok mümkün oluyor. Peki anonim hesaplar hakkında ne düşünüyorsun? Yani sence, eee, anonim hesaptan hiç tanıştığın ve gerçek bir bağ kurduğun biri oldu mu yoksa ,"Anonim hesaplarla asla iletişime geçmiyorum çünkü asla kim olduğunu bilmiyorum." gibi bir yerden mi yaklaşıyorsun bu duruma?
Kesinlikle. Doğru. Evet.